Oh là là, tu veux vraiment savoir? Une histoire d'amour. <laughs>
Ah, <laughs> dans le sens où tu suivais quelqu'un ou tu fuyais, heu, quelqu'un?
Non, non, non, en fait, j'ai, heu, j'ai passé, hem, bah, j'ai passé 4 ans, heu, en f à faire une relation, heu, longue distance Paris-Montréal et heu, mais on se voyait régulièrement hein. Bien évidemment, j'y allais, il venait, heu.
D'accord, OK. Ouais, ouais, j'allais dire, c'était pas une relation, heu, purement en ligne, heu.
Non, non, non, non, non, non, non, c'était pas un tu sais, les relations comme on voit sur certaines émissions genre Catfish, heu, non, non, non, c'était on en était pas la <laughs> c'était un vrai <laughs> un vrai garçon, hem.
Ouais, <laughs> je v je vois. OK, OK et comment vous étiez rencontrés, heu, de base?
<laughs> Écoute, hem.
<laughs> Ouh là, c'est vrai que c'est une bonne histoire. <chuckles>
Ah là là là là, OK, 16 ans, heu, les vacances de février, heu, les vacances scolaires de février avec mes parents, heu, on part en République Dominicaine et heu, bah, il était là, en fait, dans cet hôtel club, donc voilà, donc on se rencontre en République Dominicaine à 16 ans, on tombe fou amoureux l'un de l'autre, heu, on échange nos adresses MSN parce que je te parle d'un truc, heu, back in the days.
OK. Ah wow, trop bien! L'hiver au soleil. OK. OK. Ah bien sûr, oui, bien sûr, MSN. Ouais, ouais, ouais, trop bien. <laughs> Waouh! Tu viens de de me f faire resurgir un un souvenir, ouais, <chuckles> c'est intense. <chuckles>
Voilà, hem. <laughs> «Unlock», comme on dit, heu, <chuckles> «unlock memories». <laughs>
Oui exactement, ouais, c'est, ouais.
Et hem
OK et du coup, vous enchaînez sur une, heu, une relation où vous parlez par SM par, heu, MSN, au début.
Heu, ouais. Ouais, ouais, ouais, bah, en fait, au début, on on se parlait un petit peu, mais on savait très bien que c'était pas possible. Enfin, tu vois, on s'est rencontré en République Dominicaine, heu, j'habite à Paris, il habite à Montréal. Enfin clairement, heu, qu'est-ce tu veux faire de ça, quoi?
Mmh mh. D'accord donc ouais, lui, il est ca il est canadien, heu.
Ouais, il est Canadien, ouais. Heu, il était anglo même enfin, il était, bah, il habitait à Montréal, mais du côté anglophone de Montréal, heu, son père était franco, sa mère était anglo mais bon, sa langue de prédiction était quand même l'anglo, l'anglais, et heu, et du coup, heu, bah, on a fini par, heu, par se parler, heu, de façon très, très, très régulière, et à un moment donné, on s'est dit: «Mais non, mais on s'aime trop», et hem
D'accord, OK. D'accord. D'accord, OK. Ouais. <laughs> Et du coup, c'est quoi? C'est lui, il venait te voir, heu, toi tu es allée le voir? Ça se passait comment?
et heu, voilà. Ouais. Écoute, on s'est rencontré en mars, en mars 2008 précisément et heu, on avait beaucoup échangé mais voilà, on avait 16 ans, heu, donc très jeunes, enfin, il avait 17, 1 an de plus, heu, bien évidemment l'autorité parentale, <chuckles> ce qui est tout à fait normal, surtout maintenant que j'ai des enfants, je comprends, hein. Ma fille de 16 ans qui me dit: «J'ai rencontré un gars». <laughs> Comment?
OK. Ouais. OK. Oui, bien sûr, ouais. Ouais et tes tes parents, ils en pensaient quoi? De

Et beh, heu, au Canada, on peut travailler à partir de 16 ans. Donc, heu, lui, c'est bon, il en avait 17. Donc en fait, il avait pris, heu, je me souviens au travail, il avait pris un taf, genre au Subway à côté de chez lui. Il était trop content, il m'avait dit: «C'est bon, j'ai été embauché au Subway à côté de la maison, heu, je vais pouvoir bosser». <chuckles> Exactement! Et puis, heu, et ben, moi, je faisais du baby-sitting, quoi, autant que possible pour heu, alors c'est sûr que, <blows air> voilà j'avais pas de vrai, heu, gros salaire ou quoi que ce soit. Enfin, c'était quarante euros à droite à gauche
Heu, OK. OK. <chuckles> «Je vais pouvoir venir!» <chuckles> Trop bien, OK. Ouais. Bien sûr, oui.
mais, heu, c'était pour montrer, en fait, à mes parents que, voilà, que je voulais.
Ouais, que tu le voulais vraiment, ouais. <gasps> Oh là là, c'est trop mignon, je je vous vois tous les 2, là, en train de chacun travailler s dur de son côté en se disant: «Ah, c'est pour retrouver l'amour de ma vie, heu, ça va être génial» et je veux pas, heu, je veux je veux pas, heu, faire un spoiler, mais est-ce que c'est c'est lui, heu, ton partenaire actuellement avec qui tu as eu des enfants? Ah OK.
Ouais, exactement. Et puis, bah, du coup, heu <laughs> <laughs> Oui! <laughs> Non. Non, non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui. Mais en tout cas, je pense, enfin, c'est pas que je pense, c'est j'en suis sûre, c'est lui, dans un certain sens, même si on n'est plus ensemble aujourd'hui, qui a changé littéralement le cours de ma vie et qui fait qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis devenue, parce que, heu, bah, du coup, je faisais beaucoup d'aller-retours et je me suis prise d'amour pour le Québec, en fait, pour Montréal.
OK. D'accord. Mmh mh. D'accord, ouais. D'accord. OK. Ouais. Tu sais si Ouais, ça a été ouais, ça a été le coup de foudre pour, heu, pour Montréal ou le Qué ou le Canada en général? Ou, heu
Heu, bah, c'était surtout pour Montréal parce que c'est là où j'allais tout le temps. Heu, donc, en fait, j'étais tombée amoureuse de lui, mais aussi de Montréal. Enfin les 2, heu, voilà. C'est, heu et en fait, je me suis dit: «Mais, heu, mais je vais venir vivre ici un jour, c'est sûr». Alors bon, quand tu es jeune, que tu vis, mmh
Ouais. OK. OK. Ouais. Oui ouais, OK, ouais. C'était clair dans ta tête, heu, dès le début, heu, que c'est ce que tu voulais.
Ouais, ouais, ouais, exactement. Enfin et puis au début, voilà, quand tu es jeune, tu es dans ta relation, tu te dis: «Bon, je vais venir vivre, heu, ici pour lui», machin et cetera. Mais en fait, heu, voilà, à un moment donné, notre relation s'est essoufflée, la distance, 16-20 ans. Heu, tu as tu as peut-être envie d'avoir quelqu'un de physique avec toi au quotidien, hem, je pouvais pas partir facilement.
Mmh mh. Ouais. Ouais, je comprends, je comprends. Do donc du coup, ouais, co comment ça s'est passé, heu, d'un point de vue chronologique, heu, donc, heu, vous êtes ensemble, heu, à 16 ans, à 18 ans, heu, qu'est-ce que tu fais? Tu commences tes études supérieures ou tu fais, heu, tu fais autre chose?
Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais, j'ai commencé mes études supérieures et c'est là que ça a commencé tranquillement à devenir un petit peu plus compliqué, à prendre un peu de distance parce que, heu, bah, j'avais plus autant de vacances, en fait, que quand, heu, quand j'étais lycéenne. Donc, heu, voilà, heu, j'avais des stages à faire. L'été, il fallait que je fasse des stages, mais voilà, je me débrouillais quand même pour faire mes stages à Montréal, heu, donc, heu, voilà, ça, ça fonctionnait
OK. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Ah oui OK, d'accord, ouais, pour vous voir. Ouais.
mais, heu, voilà, c'était dur. C'était dur, heu, c'était plus c'était plus fluide comme avant, clairement et hem et du coup, on s'est séparé.
D'accord. Je comprends. Mmh mh. OK d'accord. Du coup, quand tu as 20 ans vous vous séparez, c'est ça?